Ay, para sa'kin kapag may ganiyan nagsasalita na, "pinapalala mo lang yan" ah, para sa'kin hindi sila worth it pagkwentuhan o pagsabihan kasi yan yung mga taong ano, eh, hindi marunong tumanggap ng sitwasyon, kumbaga parang ini-invalidate nila yung nararamdaman ng isang tao, ayoko ng ganun, eh. <laughs> Oo, 'di ba?
Mm. Ay, oo. Mm. Tama, tama. Hindi talaga sila worth it na sabihan.
Mm. Mm, sa'yo din ba ganun din ba yung nararamdaman mo? Oo.
Oo. Pag narinig ko talaga yan more on hindi ka na talaga magkukuwento.
Mm. Ay totoo, tama ka, iwasan nalang 'no.
Mm, kasi parang alam mo yun, parang yan palang yung naririnig mo, eh, pinapahinto ka na.
Mm. Kaya nga eh, parang hindi interesado na marinig yung sinasabi mo, 'no?
Mm. Ba't kaya madalas nilang sabihin yun, kapag nilalahad mo yung problema mo?
Para sa'kin Mm, para sa'kin ayaw lang nila ng ano ng gulo isa na din yun o ayaw talaga nilang aminin kung ano yung nagawa nila. Kasi 'di ba, minsan kadalasan kasing nangyayari ito sa magkarelasyon, 'di ba?
Mm. Hmm. Mm. Oo.
Sa'kin kasi ganiyan, eh. Ah, pag halimbawa may hindi kami pinagkasunduan tas inulit ko, sasabihin nun, "pinapalala mo lang" yun, parang ayaw niya ng pag-usapan kasi alam niya siguro sa sarili niya na mali siya, na ayaw niya lang madikdik siya ganon. <chuckles> Kayo ba? Mm.
Mm. Oo, pwede, pwede, mm. Ayan pwede yan yun talagang parang Anong tawag don, ina-avoid yung ano usapan patungkol dun na gusto mong i-express yung sasabihin mo, pero ayaw marinig ng kabilang panig. Siguro kasi ano, eh, parang hindi sila nasanay na harapin yung mismong sariling emotions nila.
Mm. Oo, totoo. Mm. Mm. Mm. Tama. Ay yan, tama yan.
'Yan kasi 'di ba, ano yan, eh, sa'ting mga Pilipino ano, eh, karamihan talaga lumaki tayo diyan.